No, no, allora, mhmm, sicuramente la prima cosa che accusi è proprio questo, è la paura del giudizio degli altri, ehm, perché magari poi a all'esterno, fondamentalmente, tu ti rappresenti, in questo caso rappresenti la coppia come la la coppia più felice del mondo, come, eh, esattamente, io faccio tutte le cose che voglio, lei fa tutte le cose che vuole, siamo una coppia super moderna di qua e, chiaramente, il momento in cui, ehm, ti percepiscono all'esterno in questo modo, quando poi all'improvviso tutto finisce, sicuramente hai hai paura del giudizio degli altri, ma hai semplicemente anche paura del giudizio, ehm, rispetto alla a di chi è stata la colpa, no? N perché poi, le persone
Sì. Mh. Mh-mh. Certo. Ovvio. Certo. Mh-mh. Certo. Se. Mh-mh. Ah, okay, certo, ovviamente.
no, no spesso sono spesso superficiali e tendono a puntare il dito, no: "È colpa sua. No, è colpa di lei" no, ehm, ma si vedeva che, eh, sai, a le le cose che si dicono col senno di poi che che è troppo facile e e son tutti bravi, esatto. Quella quella sicuramente, la la paura de de del giudizio è è è dura da affrontare in un primo momento, però poi ti aiuta a non avere più paura del giudizio, diciamo così, almeno io sono arrivato a quella consapevole
Mh-mh. Mh-mh. Certo. <chuckles> Ce son tutti bravi, esatto. Mh-mh. Mh-mh, ehm, t tu mi dicevi che proprio Uhm, mi dicevi che hai proprio radicalmente cambiato anche città, no ehm, co com'è stato questo cambio? Cioè la uhm, magari la paura del fallimento, anche dell'insicurezza economica, come come è stato affrontare questo tipo di di cambiamento?
Sì. Allora, ho cambiato città, e ti dirò, poi ho cambiato modalità lavorativa, ma questo poi magari se se se vuoi te lo te lo spiego. Sul discorso di cambiare città è stata proprio una necessità, come dire, mhmm di sai, no, quella sensazione che dici: "Okay, dev devo fare un cambiamento e allora lo voglio fare totalmente, perché non voglio rivivere, magari, in in contesti che avevo condiviso con l'altra persona".
Okay. Certo, assolutamente. Certo. Mh. Certo. Quindi è proprio radicale.
E, sempliceme sì, sì e semplicemente anche per il fatto di rimetterti in qualche modo in in gioco per, mhmm, come dire, riaffermare a te stesso il tuo valore, perché poi con le persone che conosci, con gli ambienti che conosci, non hai mai, come dire, la e un un feedback di verità in senso assoluto, perché tanto son persone che magari ti vogliono bene, che conosci, che magari ti dicono una cosa, e giusto perché sei suo a sei sei sei un amico e per farti contento. Invece, nel momento in cui cambi, effettivamente riesci a rimetterti in gioco e riesci, in qualche modo, a capire cosa le persone
Certo. Certo. Eh, sì.
che non conosci da tanti anni, pensano di te, in qualche modo un riaffermare il tuo valore se, ovviamente, il riscontro è positivo, ma anche farti riflettere su eventuali e er errori, se il riscontro è negativo e quindi cambiare città, cambiare ambiente
Se. Mh-mh. Se. Mh-mh. Ehm